Ayan din yung ano sa'kin 'no, alam mo yung kahit papaano unti-unti tayong naunlad, 'di ba? Pero, alam mo kasi, napansin ko ngayon parang hanggang ngayon umaasa pa rin tayong kadalasan sa ibang bansa, eh, alam mo yung hindi tayo masyado natututukan ng pagkakaroon ng sariling pag-unlad, tulad ng mga kagamitan alam mo yung sinasabi ba nila second-hand na yan eh, pinaglumaan na yan ng bansa, parang hindi natin kaya o may mga kakayahan naman tayong gumawa ng isang bagay pero parang alam mo yung wala tayong bilib, ah, gawang Pinoy, mm, medyo ano, ha, sigurado ba yan? Ligtas ba yan o hindi kaya hindi natin sinusuportahan o pinupondohan ,parang tinatangkilik natin 'no yung, parang hang ngayon eh, dala pa rin natin yung ganong kaisipan na kapag ibang bansa, oh, matibay yan, ligtas yan, magagamit yan, gan'to ganyan 'di ba, ikaw ba?
Oh, totoo yan. Ayan, totoo yan. Totoo yan, 'tsaka nga alam mo yun, yung sinabi mo nga kanina, <chuckles> eh, yung 'pag nagdo-donate lang yung mga ibang bansa satin sabihin mo na yung mga barkong pandigma natin, yung mga eroplanong pandigma natin 'di ba, eh, donasyon na second-hand lang naman yun ng mga ano kaibigan nating US 'tsaka Japan, yan mga nagbibigay sa atin. Oo, helicopter, ayan mga puro donasyon lang yan sa'tin, kasi nga pero meron din naman tayo pero, siyempre siguro yung budget ng gobyerno natin, hindi din siguro kasi naka-focus dun sa pakikidigma 'di ba, although, medyo malapit-lapit na, <laughs> na sinasakop na yung lupaan natin na, kadikit nung China 'di ba parang ganon?
Mm. Oh, tuwang-tuwa 'no? Oo. Totoo. Patapon na, eh. Oo. Mhm, ayan. Oo, kaya kailangan paghandaan. Oo, kaya nga eh, kaya parang alam mo yun, kahit papaano siguro dapat matuto tumayo sa sarili nating mga paa 'no, sa sarili nating kakayahan, hindi lang tayo nakadepende sa kanila. Oo, maganda yun kasi pinapasa nila yung mga bagay na dapat nating matutunan, pero parang hindi naman sa lahat ng oras lagi lang tayo nakadepende sa kanila pa'no kapag ganito, ganyan, 'di ba? Anong magagawa natin? Pero, kung isipin mo matalino naman tayong mga Pilipino, 'di ba?
Tama. Tama nga. Totoo yan, tayo yan, tayo yan, <laughs> inako? Hindi. Mm.
Ha, mm, totoo naman 'di ba? Pero, parang ang ano kasi natin ngayon ang hilig talaga natin na hindi payabungin ang ating sarili kasaysayan. 'Di ba, alam mo ngayon yung mga sa maski yung salita natin ngayon 'di ba, yang alphabet, ano alphabeto natin 'di ba, salit na baybayin, na, alam mo yun, sa atin talaga nagmula ang ginawa natin in-adapt natin sa 'yo, na ano, Estados Unidos o sa United States, 'di ba, sa mga American.
Totoo yan, totoo yan, kaya nga kung mapapansin mo, ako kasi, ikaw kasi, nasa paaralan ka pa lang pero baka na-experience mo na din. Ako kasi alam mo yun, 'pag pasok mo sa trabaho talagang, alam mo yun nasa Pilipinas tayo, pero ang ang modika ng pag-uusap talaga ay nasa Ingles.
Mhm. Oo.

Tama, tama, alam mo agree na agree ako diyan sa sinabi mo kasi kahit ako, eh, hindi sa alam mo 'yon may pagka-ano kasi ako, eh, ah, taliwas sa ano 'yon paggamit ng Ingles na Ingles. Kaya ako kahit sa trabaho yung mga email-email na gan'yan. na na lalo na pag nagagalit napapa-English-English pa yung mga, alam mo 'yon. Kahit ang tunog naman nila, eh, tunog galing sa ilong, alam mo wala namang accent matigas ang accent, hindi naman sa nilalait ko sila pero kasi nga hindi natin naman talaga naturang wika ang Ingles, 'di ba? Ano lang siya pangalawa dapat, ang ating dapat pangunahing wika ay Filipino, Tagalog. Yun.
Mhm. Ayan, oo. Mm. <chuckles> Ay totoo, 'yan. Mm. Ayan, oo. tama. Alam mo dapat 'yon yung mas payabungin natin kasi diyan tayo nakilala, eh, 'di ba? Eh, oo. Pero sa kabilang banda maganda kasi parang nagiging versatile tayo sa mga bagay-bagay, 'di ba? Parang malayo yung naiintindihan natin nagagawa natin pero ayun may mga nakokompromiso pa ring mga bagay na dapat hindi naman sana gano'n, 'di ba? Kasi nasa sarili tayong bansa. Kaya ang hirap din.
Dapat nga. Tama, tama. Totoo 'yan, kaya nga kung mapapansin mo yung mga sumisikat ngayon na manunulat yung mga author ba mga rising authors na mamura ang edad. Kadalasan yung mga lathala nila lahat nasa Ingles, 'di ba? Pero proud na sila bilang Pilipino pero kung papansinin mo, o sige kung proud ka be. Hinusgahan na, eh, no? Hindi joke lang. Pero kung alam mo yun kung totoong proud ka ngang Pilipino 'di ba, bakit English ka nagsusulat at hindi Tagalog. Tapos siyempre pag ang sagot nila sayo puro English kasi mga English Englishero mga galing sa big 4 gan'yan, <chuckles> nilait eh 'no. Hindi naman lahat siguro ganon.
Mm. Ayun. Tama. <chuckles> Di naman, totoo. Ay, tama. Parang ang hirap din kasi na lagi tayo lang yung nag-aadjust o gumagawa na ba ng paraan, "Ah, okey para maintindihan tayo ng lahat mag-i-Ingles ako," 'di ba puwedeng i-translate, ba't naman ang ibang mga lenggwahe 'di ba kapag sinasalita nila yung kanila.
Kaya nga.
Sila na gumagawa ng ano pagsasalin nun sa wika na maintindihan, 'di ba? Hindi nila kailangan gumawa ng ano, hindi kailangan nila mag-adjust kung ano yung nasa-line yung sasalitain nila, di ba? Mhm.
Totoo, 'yan. Tama, tama kasi kung mapapansin mo sa bansang Espanya, tapos basahin mo yung libro nila ng ng kemik kimika talaan ng mga kemikal talagang ano, salin lahat sa Espanyol o lahat ng pangalan ng kemikal kumpara sa Pilipinas lahat sa atin naka-English, eh, di ba?
Mm. Mm. Oh, 'di ba.